Oi, eh, então, eu queria te pedir algumas dicas, né, pra eu conseguir de fato dar aquele primeiro passo de novo, né, que eu já dei o primeiro, o último, o primeiro, <chuckles> assim, sempre fico nessa nesse ciclo, mas eu preciso, de fato, retornar a fazer algum exercício físico, uma atividade física simples, e eu, assim, para ser direta, e eu preciso parar de procrastinar, né. Então eu queria pedir ajuda em com relação a isso.
Uhum. <chuckles> Certo. Entendi. Entendi, me diga, vo eh, hoje em dia você não pratica nenhuma atividade física, nada, nada?
Correto. Nenhuma, nada, nada mesmo.
Nenhuma. E como é que é teu tempo, você trabalha, você estuda?
Isso, então, é justamente por isso, né, tem sim um motivo, <chuckles> eu eu preciso realmente, eh, ver o meu lado mesmo de mãe, de dona de casa, de quem trabalha, então, assim, tempo não é algo que eu tenho e eu simplesmente escolho não fazer, eu preciso, de fato, se criar um tempo né, separar um tempo para poder fazer uma atividade física por, pelo menos, 30 minutos. Então, assim, a minha rotina, né, como você perguntou, de manhã eu acordo, eu trabalho, trabalho home office, eh, depois do trabalho eu estou trabalhando part time, no momento, porque ju eu precisava de mais tempo pra conseguir fazer minhas outras coisas em casa, então, assim, após o trabalho eu cuido da casa, né, aí a minha filha chega, eu prep dou almoço dela, aí tem a tarefa de casa, né, eh, enfim. Tem aquela tudo isso, ainda tem um outro freelancer que eu faço, durante o dia, e quando eu termino já são 19:00 20:00 e aí que eu vou tomar um banho, né, passar um pouco de tempo com a minha filha, até ela ir dormir às 21:00, às 21:00 é o horário que eu tenho, assim, livre com o meu marido pra gente descansar, ou às vezes ele tá lendo um livro, às vezes eu estou no computador, às vezes a gente assiste alguma coisa junto, mas é bem corrido.
Uhum. Sim. Ah, entendi. Aham. Beleza. Uhum. Uhum. Sim, sim. Calma. Sim. Uhum. E j En Claro. Claro, muito mais íntimo, né, de família, eh eh, então você diria que hoje a tua maior dificuldade seria o questão de tempo mesmo, ou teria alguma outra coisa que te impeça de começar atividade?
Isso. É. Eu acho que tempo. Porque se eu tivesse tempo, eu teria um pouco de tédio, e eu não tenho tédio. Todo momento que eu <chuckles> todo momento que eu tenho, ali, livre, eu fico: "Meu Deus, o que eu faço nesse tempo livre? Eu adianto alguma coisa já para amanhã. Eu descanso, eu passo tempo com a minha filha, eu passo tempo sozinha, eu vou relaxar e tomar um banho de banheira sem ninguém atrapalhar", sabe. Então, assim, é é va é valioso demais. Então, eu fico tentando usar da forma mais sábia possível.
Hum. Entendi. Calma lá. Uhum. Perfeito. Com certeza, porque você tem bastante tarefas, pelo que você tá me relatando, né. Você é dona de casa, é mãe, tem 2 atividades, né, 1 pela manhã e 1 pela parte mais final do dia, é isso, né, que você comentou. E me diga uma coisa, só para eh, eu sei que é complicado, mas que horas que você e levanta para essa primeira tarefa, que você trabalha em home office?
Uhum. Uhum. Olha, para ser bem sincera, eu levanto às 8h40, 8h30, 8h45.
Aham. E nessa prim
Porque, assim, si só para te de contexto. Eu troco com meu marido, né, para quem prepara a nossa filha para escola. Então, às vezes, quando eu preparo ela para escola eu levanto às 6h50, né, às vezes, o meu marido que levanta. Então, quando eu não preparo ela para escola às 6h50 eu levanto às 8h30.
E ne Aham. Uhum. Ah, ótimo. Daí, você consegue também descansar um pouquinho. Que também é precioso esse tempo, né. E me e me diga esse essa 1° tarefa que você exerce. Você tem flexibilidade de horários ou você tem que cumprir uma carga horária? Como é que funciona? Você tem pausas?
Uhum. Isso. Olha, essa 1° tarefa, eu não tenho flexibilidade, meu horário é das 9h00 até às 13h00. E eu tenho 1 pausa de 15 apenas, porque eu tô fazendo meio período, né. Então, eu não tenho horário de almoço ou nenhuma outra pausa e 15 é, justamente, quando eu desço eu vou beber uma água, vou no banheiro. Então, realmente, é bem corrido.
Certo. Uhum. Entendi. Claro. Claro. Eh, bom, eu vou te sugerir aqui algumas algumas ideias, né, daí você também pode me dar a tua opinião se isso vai é possível, é funcional para o teu caso, ou não. Porque, eh, eu acho que as ideias são boas, mas elas também têm que funcionar para a pessoa, né. Às vezes pode funcionar para umas e outras não ser não ser adequado. Mas, vamos lá, você mora em apartamento ou mora numa casa?
Uhum. Sim. Eu moro em casa.
Ah, mora em casa, e e você leva a tua filha na escola de carro ou alguém busca, como é que funciona?
Uhum. Não, ela tem tem o transporte, ela vai de condução, porque, eh, iria atrasar, né. Ela sai cedo de casa, 07:30, porque é condução, mas se fosse para eu ou o pai dela levar ela na escola, já iria afetar o nosso horário do trabalho.
Ah, vai de condução, ok. Certo. Entendi, eh, não é tão perto, é uma distância razoável, provavelmente.
É perto, só que o horário que ela entraria é muito perto, né, e aí tem aquela fila para deixar as crianças na escola, o meu marido começa às 08:30 e eu começo às 09:00, então eu estaria é, eu estaria chegando em casa às 09:00, mas às 09:00 eu já tenho que estar logada já trabalhando, entende? Uhum.
Ah, entendi. Entendi. Perfeito. Trabalhando. E me diga, como é que vocês revezam essa preparação da tua filha para ir para a escola? Eh, você fica, assim, 2 vezes por semana, 3, eh, como é que é essa esse revezamento com o teu marido?
Olha, é bem esporádico, porque depende da noi da a gente de meio que decide assim, no dia, né, tem aquele reloginho meio que interno, e aí depende de quem tá com mais disposição, às vezes, acontece de eu, coincidentemente, levantar pra ir no banheiro e falar, né: "Eu cuido dela hoje". Então, pra voltar, pra pra ele voltar pra dormir é muito mais simples, né, é rápido, ele consegue virar e dormir e a mesma coisa comigo. Então
Uhum. Certo. Ah, boa. Certo. E me diga, você comentou que você levanta nesses dias 6h30, é isso? 6h
6h50, é, seis e quarenta e cinco e 50. Aham.
seis e cinquenta. Pra preparar ela. Quanto tempo você demora pra preparar a tua filha pra escola?
Olha, de 6h50 até às 7h35 eu tô, realmente com ela, né, é al algo assim que a gente faz bem rapidinho, é o momento assim, ela levanta porque ela não dá trabalho pra acordar, então, quando eu vou chamar ela, ela já levanta, tá com disposição, muito pelo o é é o contrário de mim, né, então assim, o que leva mais tempo mesmo é o café da manhã, mas ela escova os dentes, troca de roupa, né, eu ajeito o cabelo dela, e aí ela toma o café e vai.
Com ela. Hum. Hum. Certo, que ótimo. Que bom, que bom. Sim, sim. Então, até um Então, até umas 7h30 você estaria, eh, praticamente de 7h30 você estaria livre até às 9h, é isso, nesses dias?
Ba isso. Exato, exato. Correto.
Olhe, eu vou te dar uma sugestão, não sei se é viável, não sei se você volta a dormir nesse horário ou se você tem alguma outra tarefa, mas, de repente, criar uma rotina nesse nesses dias que você levanta antes, né, e leva prepara tua filha para escola, criar uma rotina de nem comece não comece com a muito tempo pra não desanimar e não criar assim, uma cobrança muito forte. Mas comece com atividades de 15, 20 minutos, de repente algum vídeo no YouTube, alguma prática. Que tipo de atividade que você gosta de fazer?
Uhum. Uhum. É, faz sentido. Olha, de gostar eu não me importo <chuckles> em fazer caminhada ou uma dança, só que a dança eu acho que está um pouco fora ainda da minha realidade, por causa de tempo, né. Eu já teri precisaria pegar o carro, dirigir, e daí realmente eu não teria esse horário. Eu precisaria de 2 horas aproximadamente livres, né, para fazer o quê? 50 minutos de dança, pegar o carro e voltar, trânsito, tudo isso.
Aham. Sim. Entendo. Aham, praticar. Uhum. Sim, sim. Entendo, daí acaba sendo mais, eh, demorado, né, de demandando mais tempo. Mas, eh, não sei se você gosta, por exemplo, de de alongamento, pilates, ioga, ou, de repente, até no YouTube mesmo, acredito que tenha danças e coreografias que você possa, eh, brincar e pegar pela manhã, ali, colocar alguma aula, acompanhar 15 minutos pra pra iniciar mesmo, dar esse esse primeiro passo da atividade, né.
Uhum. Uhum. Sim. É isso mesmo, né, eu acho que essa seria a a forma mais fácil de de eu realmente começar, né, fazendo aula de casa.
É, porque um horário que consegue adaptar, já que você vai acor não sei se o que que você faz, ali, entre 7h30 e 9h, com certeza ostenta tarefas, ali, né, de casa, até resolver alguma coisa. Mas você pode priorizar, eh, 15, 20 minutos, né, comece com um tempo pequeno pra pra dar esse primeiro passo, pra começar devagar, sem cobrança. E depois, na medida que você vai vai fazendo, eh, você vai aumentando aos pouquinhos. E na parte da tarde, você teria alguma disponibilidade? Eu não sei se você fica com a tua filha de tarde.
Uhum. Sim, eh, quando ela chega, às 15h15, aí eu vou, né, preparar o almoço dela, dar aquela esquentada, ali, né, quando já está pronto. Às vezes eu faço antes dela chegar a maioria das vezes eu faço antes dela chegar, mas eu vou cuidar do almoço dela e pergunto fico passa aquele tempinho ali de 40 minutos com ela, né. A gente almoça junto, na verdade eu deixo pra almoçar esse horário também.
Uhum. Uhum. Claro. Uhum.
Eh, e aí depois disso, eh, eu vou fazer o meu outro trabalho, geralmente. Porque, assim, eu não tenho um horá após a entre 9h a 13h, né, eu tenho eu sei o que eu estou fazendo, eu estou ali trabalhando. Mas depois disso eu não tenho uma regra exata. Às vezes eu saio do trabalho às 13h, não estou com fome, porque eu já fiz um lanchinho, e aí eu já levo direto, já pego outro freelancer e faço entre 13h às 15h. Então quando ela chega, eu dou uma pausa e já tenho mais tempo livre pra ficar com ela um pouco, e daí já cuidar das coisas lá de da cozinha, por exemplo. Às vezes eu troco, entende?
Sim. Aham. Uhum. Olha Uhum. Claro, des Entendi, entendi. E me diga, eh, qual, eh, pronto, assim, eh, ela tem uma idade já pra poder fazer alguma atividade? Porque, de repente, à tarde, vocês podiam separar até um tempo juntas pra fazer alguma alguma coisa divertida e que movimente o corpo, né. Colocar alguma dança também que você citou que você gosta. É uma opção também.
Uhum. Hum, bacana. É, não, faz faz sentido. Ela tem 6 anos, né, eh, mas, assim, eu tenho certeza que nessa idade já teria, assim, alguma coisa que a gente pudesse fazer junta. Até sair, por exemplo, pra você falando agora, sair pra caminhar, enquanto eu estou andando, ela já está na bicicleta ou no patins, então
Uhum. Com um Menina Olha, maravilha. Vocês podem fazer junto, aproveita pra curtir o momento com ela, né, porque já que vocês, eh, têm esse, eh, tempo juntas na parte da tarde, e procura atividades que você também possa fazer com ela. Eu acho que é uma outra opção que você teria também.
Uhum. Isso. É verdade. Faz sentido mesmo. Eu consigo já visualizar, né, acho que é uma é algo simples, eu posso fazer em 25, 30 minutos, durante o dia. Então eu tento organizar tudo pra fazer <clicks tongue> ah, pra não estar ocupada entre as 16h e as 17h da tarde, que é o tempo, né, que eu teria pra poder fazer essa atividade extra com ela. Olha, muito obrigada, viu. Isso me vai me ajudar bastante, né, algo simples, mas que acho que eu precisava mesmo falar com alguém pra poder pensar um pouquinho mais fora da caixinha.
Sim. Não é. Isso. Ai, nossa, eh, eu fico muito feliz de poder ajudar. Espero que você consiga ter momentos, assim, gratificantes de atividade física e de repente ir junto com a tua filha, que vai ser sensacional. Ou mesmo de manhã, pela manhã, sozinha, eu acho que vale muito a pena tentar começar devagarinho e tenho certeza que você vai conseguir.
Uhum. Maravilha. Muito obrigada mesmo. Até a próxima.
Até.